Ehm, no, come ti dicevo, adesso io vivo in in questa città che sono circa 20000 abitanti, quindi è una una cittadina fondamentalmente, ehm, per carità c'è tutto, c'è assolutamente tutto. Abbiamo centri commerciali, anzi a a dismisura ne hanno fatti <chuckles> sempre di più e, mhmm, assolutamente. Diciamo che ecco poi però, mhmm, sei sempre un pochino nonostante viva in una zona abbastanza centrale, si è sempre legati un po' alla macchina, no, quando ti devi spostare. Perché comunque, ecco io pe sposto moltissimo col treno, però, eh, <clicks tongue> fondamentalmente devi sempre, ecco manca un po' quei servizi di base che hanno proprio le città molto molto grandi che fondamentalmente vai eh <chuckles>
Okay. Mh-mh. Mh-mh. Eh, sì, sì, sì. Questo, sì. Eh, questo è inevitabile, mhmm, vedi è eh. Eh, vabbè è normale, ehm, le città urbane anche quasi internazionali, vedi Milano, vedi vedi Roma diciamo hanno tutto ovviamente. Ehm, mhmm, vai un po' a perdere a livello di di tranquillità insomma di mhmm, quello sì. Eh
Chiaro, eh. È chiaro, è chiaro, certo. Ah sì, eh certo. Diciamo che moltiplichi molto la frenesia, se se si viene iper moltiplicato quell'aspetto.
Eh, sì. Devi fare i conti con altre cose, però per ogni cosa come dicevi tu ci sono i pro e i contro, vantaggi e svantaggi, tutto poi, si riduce alla tua indole a quello che vuoi per te. Infatti stavo per chiederti, nei prossimi anni ti vedi sempre a vivere in questi contesti, o inizi magari a sentire il bisogno di un luogo un po' più tranquillo, un po' più isolato, anche se questo ti dovesse comportare di mhmm, spostarti magari, non so?
Eh, certo, il dubbio il dubbio. Esatto, esatto. Certo, n no, fondamentalmente per il momento no. Diciamo che penso di rimanere più o meno in in questi contesti qua, sia da un punto di vista lavorativo e sia da da tanti punti di vista, ecco, no, ehm, ho sempre, mhmm, ritenuto per il mio indole, insomma per la come sono io, la centralità abbastanza importante come come cosa, ecco. Ehm, soprattutto
Okay. Mh-mh. Ma perché pensi che ti andrebbe a, mhmm, ehm, diciamo scuotere in maniera particolarmente incisiva la tua routine?